अ, देख देखिए एक उनकी ग़ज़ल है जो है अपनी आँखों के समंदर में उतर जाने दे अ, तेरा मज़ तेरा मुजरिम हूँ, मुझे डूब के मर जाने दे। और अ, ये ग़ज़ल है और गाकर तो मुझे नहीं लगता कि मुझे सुनानी चाहिए। बट हाँ अ, क्योंकि हमें लगता नहीं कि हम उतना गा लेंगे लेकिन अ, ये ये ग़ज़ल थी जो हमारी पसंदीदा थी और उसके बाद में ग़ज़लें क्या है ना उनकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है ग़ज़लों की।
अरे वाह-वाह! बताएँ, बताएँ। ओह! अ, अच्छा जी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अरे वाह-वाह! बिल्कुल, बिल्कुल। बोलता सच।
और आप जब अ, देखेंगे कि ग़ज़लें किस प्रकार से गहरी होती हैं आपके मन को छूती हैं, और आप मन आपके अ, जो एक असर डालती है ना ग़ज़लें तो वहाँ उस उन्होंने ना समझ बढ़ा दी कि तभी तो ऐसे-वैसे गाने पसंद नहीं आते हैं ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा डेप्थ होनी चाहिए गानों में तभी पसंद आएँगे। ये ग़ज़लों ने समझ दी है, जी।
जी। बिल्कुल, बिल्कुल। नया बिल्कुल, बिल्कुल। सही कह रहे हैं। अच्छा, अच्छा। अरे वाह! ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही है कि और जैसे आपने जगजीत साहब जी का नाम लिया नहीं जगजीत सिंह जी। तो कह लीजिए नहीं जब भी मुँह से निकलते है जगजीत साहब ही निकलता है और, है ना? एक बार को जैसे उनके बहुत से गीत जैसे हे राम, हे राम हो गया या अ, उनका वो भी आपने क्या आपने वो सुना है? अ, माफ क्या नाम है उसका? होठों से छू लो तुम।
हाँ। हाँ, ग़ज़ल है उनकी और बहुत प्यारी है। अ अ, वाक़ई में बहुत ही अद्भुत ग़ज़ल है वो और अ, उसको जितना सुनेंगे आपको कम ही लगेगी। उसकी विशेषता ये है। अ, होठों से छू लो तुम मेरा अ, इश्क़ अमर कर दो ऐसा करके है कुछ मेरा गीत अमर कर दो, जी। जी, जी, जी, बहुत प्यारी ग़ज़ल है। और आजकल मॉडर्न टाइम पर भी आप देखेंगे कि कितना सुनते हैं लोग, बहुत सुनते हैं उसको मॉडर्न जी।
हाँ जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। गीत अमर करदो। अ, गीत अमर कर दो। हाँ। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो सच है बिल्कुल और हाँ, मतलब जो है ना कह लीजिए कि उस दौर में जो संगीत हुआ करते थे, जो कलाकार हुआ करते थे वो कितनी खूबसूरती से जो है मतलब ये ए आप क्या कह सकते हैं एक बार को, कि मतलब जो पहला दौर था आपको लगता है जैसा ब मतलब मेरे को लगता है कि बहुत हद तक पहले वाले जो दौर थे ना वहाँ पर ये होता था कि जो संगीतकार होते थे जो लेखक होते थे, दोनों ही अपने काम में मतलब रूचि ढूँढ लिया करते थे, है ना? मतलब अच्छे से अपना कार्य करते थे, पर क्या आज के इस दौर में इस चीज़ की कमी होने लगी है?
हाँ। जी।